Eee, waktu itu sih pernah, waktu di kuliah, gitu kan. Kalau kuliah kan, waktu itu memang saya hitungannya senior ya. Jadi, eee eee, junio tawa jud a ta berani lah, jadi waktu itu dia jadinya takut, gitu. Dan, a ya mau lah gitu, diambil lagi sampahnya, itu sih waktu saya kuliah Mbak, mhm mhm. Iya iya. Iya.
Mhm. Oke, berani ya? Heeh. Oh, bener bener bener Mas, bagus bagus. Iya, anak muda juga banyak sih yang juga nggak nurut gitu, kalau buang sampah juga, ya nggak tau lah ini mah tergantung dari manusianya sih menurutku bukan dari, ih, menarik banget ya Mas, makasih banyak sharing-sharing-nya selamat malam.
Bener! Nah, itu dia, i Bener bener banget, bener. Iya, makasih banyak nih obrolan iya, sama-sama.